Mmh mh.
Mais, heu, je le ferai dorénavant.
Je pense que cela a du bon. As-tu d'autres choses que tu aimerais peut-être, heu, améliorer ou apprendre avec la avec le la technologie?
Par contre, tu vois, ChatGPT, je l'utilise, heu, dans le cadre du sport pour m'aider à créer des chorégraphie, des chorégraphies pour les intimes, chorégraphie pour les intimes. <laughs>
Mmh mh. D'accord. Ah ouais? <laughs> OK. OK. <chuckles> Ce code secret inconnu. <laughs> Ah, Corée, hein? <laughs>
<laughs> Ah, <chuckles> Corée, <chuckles> de quoi tu me parles? Du pays? Heu, tu vois, la chicorée? Tu vois, c'est pour ça, faut préciser. <laughs> Je préfère préciser moi. <laughs>
Tu as bien raison, tu es comme ça toi, tu es une préciseuse. Hein?
<chuckles> Je suis une préciseuse dans l'âme. <laughs> Je suis une <chuckles> une préciseuse en herbe. <laughs>
Tu es comme ça toi, dans l'âme. <laughs> C'est précis, à en devenir, hein?
Ah en 2. <laughs> C'est ça. Oh, heu, préciseuse wanna be, <chuckles> parce qu'on est bilingue ici. <laughs>
<laughs> C'est vrai. Hein? Faut pas commencer à nous chauffer les oreilles. Ici on est bilingue, on fait ce qu'on veut.
<laughs>
Mais, hem, revenons à nos moutons.
<clears throat> Bah par exemple, heu, heu, dans par exemple pour créer une chorégraphie, maintenant tu sais ce que ça veut dire
Mmh mh. Ah. Ou s ou s ou s <laughs> Maintenant que je t'ai instruite, on peut on peut enfin commencer à co à communiquer.
<laughs> Ah la relou. <laughs> Maintenant qu'on est au même niveau, je peux t'en dire plus. <laughs>
<chuckles> <laughs>
Et heu, et tu vois, je lui donne par exemple, heu, je lui donne la musique, heu, sur laquelle j'aimerais travailler. Je lui donne mon niveau, ce que je veux à peu près faire et après, heu, après, en fonction de la musique, il adapte une chorégraphie, tu vois? Pour que ouais. En fait, il me dit: «Ben, là, tu vois, de ça d p pendant l'intro, tu peux faire ça, ensuite, tu peux faire ça», enfin et après je lui précise OK, minute par minute et cetera pour que ce soit hyper précis, de manière à ce que moi, ben j'ai juste à apprendre, heu, un enchaînement de mouvements, tu vois?
Mmh mh. Mmh mh. Ah ouais! Waouh! Mmh mh. D'accord.